O, çok uzun zaman geçmiş üstünden. Haksız çıktı derken neden bahsettin peki? Yurt dışına gittikten sonra nasıl ilerledi hayat?
Evet. Eee, yani, o bana şey ded "Hiç orada olamayacaksın", işte, "yapamayacaksın, geleceksin." Aslında haklıydı, işte, 1 hafta sonra, eee, annemle telefonda konuşurken bavulumu falan hazırlamıştım yani. "Anne, ben geliyorum, yapamıyorum." dedim. Bana da dedi ki "1 hafta daha sabret kızım. Sen çok uzun süredir s hep ailenle yaşadın, yani, 1 hafta daha ver kendine, ondan sonra tekrar bakarsın. Tabii ki başımızın üstünde yerin var." dedi. 1 hafta sonrasında ben artık temelli yaşamak istediğime zaten karar vermiştim orada.
Hı hı. A. Hı hı. Evet. Yani, peki, mesela şeyi merak ediyorum, aklıma takılan bir soru: Konuşmamızın başında kardeşinle nasıl kıyaslandığından vs. bahsetmiştik. O, peki, çizdiği yolda, peki, aynı zorlukları yaşadı mı, eee, anne, babayla?
Evet. Eee, onun yaşadığı zorluklar birazcık daha farklıydı çünkü o, emm, yani, hayatı boyunca hep annemle babamı mutlu etmek üzerine bir hayat tarzı kurdu kendine.
Hı hı. Hımm, evet.
Eee, ne ne diyorlarsa onu yapmaya çalıştı. Mesela, eee, o hukuk okudu, eee, ve
Hı hı.
sonra, işte, hâkimlik sınavlarına girdi. Çünkü babamın hayali, işte, onunla, onun hâkim olduğu üzerine, hani, bunu söylerken gurur duymaktı. Eee, ve tabii, aslında, eee, bir tane amcamız olmadığı için ya da ne bileyim, eee, ensesi kalın bir, ne denir, akrabamız olmadığı için hah, evet, <chuckles> en doğrusu o, <chuckles> referans. <laughs> Evet, bir referansımız olmadığı için aslında mülakatlardan, böyle, çok, eee, garip sorularla, mesela soyadının anlamını sorup falan bıraktıkları <chuckles> eee, zamanlar geçirdi. Eee, çok yıprandı.
Hı hı. <chuckles> Yani, evet. Referans olacak biri yok yani, hı hı. Evet, daha kibar bir dille konuşmak istersek. <chuckles> Evet. Hımm.

E, peki, eee, senin yurt dışına çıkmana nasıl izin verdiler böyle bir durumda? <chuckles>
İzin vermediler zaten ben çıktım. <chuckles> Babama ilk söylediğimde kalp krizi geçirdi adam.
A! Gerçekten?
Evet. <chuckles>
A! Bu bir de bayağı büyük bir şey, yani.
Evet, çok, yani, e, aslında tartıştık o akşam. Ertesi gün, eee, iş yerindeydim. Bana telefon açtılar, böyle, böyle işte baban kalp krizi geçiriyormuş, ameliyata aldılar diye, iş yerinden nasıl çıkıp hastaneye gittiğimi gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hiç yok yani zihnimde orası.
Hı hı. Hı hı. Ay, çok çok fena gerçekten, yani, gerçekten hiç hoş bir anı olmamış muhtemelen <chuckles> yani, böyle bir şey yaşanması.
Hâlbuki söylediğim de bir şey yoktu, yani dedim ki, eee, babacığım bu bunu olmamı istemiyorsun, e, bunu olmamı istemiyorsun, e, sen de bir cumhurbaşkanı olmadın ki bizim hayatımıza şı çalışmadan devam edebilsin. E, ben de bir şey yapmak, istediğim işi yapmak istiyorum. Nefret edeceğim bir işi yapmak istemiyorum. E, burada sen birazcık anlayış göstereceksin, eee, ya da, yani, benim yanlış yapmama fırsat tanıyacaksın eğer bunu yanlış olarak niteliyorsan ya da hayatımın sonuna kadar bana bakacaksın.
Hıı. Evet. Tabii. E, ya, bazen, hani, ebeveynler kendi söylediklerinin ne kadar ağır olduğunu fark etmiyorlar ama karşılıklı olarak, eee, çocuklardan cevap geldiği zaman onun, eee, ağırlığı altında çok eziliyorlar ya da çok onu kafalarında kurup kurup başka yerlere çekip böyle, eee, kötü sonuçlar doğurabiliyor, yani, böyle bir şey.
Evet, bazen. Yaralıyor, o daha çok yaralıyor. Evet. Evet, çok üzüldüm yaşananlardan dolayı, hatta ondan sonrasında, işte, birazcık zaman geçtikten sonra babamla oturdum, dedim ki, eee, e, babacığım seni çok seviyorum, çok çok seviyorum, asla böyle bir şey başına gelsin istemezdim ama senin de Allah'la bir anlaşman yok, sonsuza kadar yaşayacaksın, yanımda duracaksın, başımda duracaksın. Bırak ben de hayattaki yolumu bulayım.
Hı hı. E, tabii. Hı hı.